うん、あ、ま、でもね、あの、やっぱり白米、美味しいんですよね。また何かどこのいえんうん、ね、お米とか色々種類もあるし、白は白で食べたいっていう気持ちもありながら、でも、やっぱりこう、ね、白だとこう、あの、栄養価はそぎ落としてるっていう話も聞くし、こう、ぬ落としちゃったものはその分何かこう、ね、雑穀、うミックスとかでね、こうちょっと足してあげて、ね。でも、あれですか、ごあの、5分づきってあの、胚芽米ってやつですか？うん。うん。
うーん。 うん。 そう。う、そう。そう。そうなんですよ、うん。ええ。 ええ。 はい。 はい。はい。はい。ね、うん。うん。 はい。 えっとですね、米を玄米で買って、で、それをあの、機械にそうそう、かけに行くの。さうすれば、いちぶから10分までぜんぶ、あ、設定できるから、自分で。
はい。 あ、半分うんうん。 う、うん。うん。うん。 あ。 あっ、ちゅあ、調節できるんだ。ああ、なるほど。あ、あれですね。うんうん。はいはい。
うん、できるできる。うん。 はい。で、農協に農協っていうか JR。ジェーアーあ、JR じゃないわ、JA のうん。JA、ええ。JA のところに置いあ、あります？あそこに、あの、機械置いてあるじゃないですか。
はい。JA。<chuckles> ジェイ <chuckles> え、ありますよ、うちにも近くに。はい。うん。うん。 あ、そうか、あれで買えばいいんだな。うんうん。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
うん。うん。 はい。 うん。 はいはい。 うん、あります。うん。 うん。 うん。

はい。はい。これは、えっと、私は、もう、なんだろう、日本にいる時は、あの、はえっと、5分づき5分づきにして、ま、もちろん玄米の時もありましたよ。でも、やっぱり玄米ってね、硬くてね、どうしてもね。うーん。
はい。うん、玄米と白米、これ うん。 あ、はい。 うん。 うん、はいはいはい。 そう。ちょっとね、あの、慣れもあるのかな。あと、炊く時に、あの、たぶん、炊飯器だと炊飯器ででやっとうまくいくと思うんですけど、お鍋とかにすると吹くんですよ。ブクブク、ブクブクっていうのがすごくって、もう、わって吹き上がってくる感じ。だから、それこそ、蓋の開かない圧力釜とか、圧力鍋か、ああいうのだといいんですけど、なんか、ね、安易にお鍋なんかでやってしまったらね、もう、ほんとに、 すごいの。<laughs>
う、そう、うーん。 うんうんうん。そう、ええ。 あ、そうなんだ。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 うんうん。うんうんうんうん。ええええ。 うーん。 ええ、はい。 なるほど。ああ、私、ほら、玄米ってよじかんぐらい水につけなきゃいけないじゃないですか、最低でも、うーん。
はい。 あ、そう。ね。そうそう、4時間どころか、もっとつけた方がうんうん。
もう、ほんとはね、うん、そう、最低でも4時間つけなきゃいけないっていうのがあるから、だから、ま、もちろん、あの、お湯からつけたりとかするんですよ。
うんうんうんうん。うん。 うん。 あ、あの手この手で。<laughs> ちょっとでもね、うーん、あのうん。
ええ。しますね、しますね。はい。でも、やっぱり子供達が嫌いだったりとか、まず、もう、た、もう「もう、ほんとに白米にしてよ」とか言って言うから、いや「あなた達がダイエットしたいって言うから、わざわざ玄米にしてあげてんのに」みたいな。<laughs> うん。うーん。
うーん。 あ。 ああ。 <laughs> でも、そう、あれって、なんか、こう、子供の時から食べてないと、もう、ちょっと、難しいご飯ですよね。うん、私も小さい時、玄米出されてびっくりしましたもん「あら、今日こんなご飯やだ」とか言って、母はね、きっと、あの、うん、なんか、いろいろ栄養価を考えてくれたと思うんですけど、やっぱり、白が出てくるって思って食卓に、ね、何にも考えないでいて、炊き込みご飯ならまだしも、あの、玄米どうです？そりゃ
ええ。 そうなんですよね。うーん。 <swallows> ああ。<laughs> うん、うん、うん、うん、うん、うん。え、あ。そう、そう。 そうなんですよね。 そう、そう、そう。うんうん。ええええええ。 はあ、もう、ねえ、ほんとに、もう。だから、もう、でもね、やっぱり栄養価はとって欲しいから、もう、なんでしょう、ま、5分づきにしてですね。え、それで、あの、ほら、あの、五穀米ですか、色んなもの、アワとかヒエとか入れたりうん。そうそうそうそう。ああいうのをもちえと、もち米じゃないな、あの、何米って、大麦とかも全部入ってるやつうんうん。そうそう、そう、そ、それそれそれそれ。うん、そういうの入ってるセットを入れて、なんか、やってましたね。
ね。 うん。 うん。 うん。 うーん。 うん、うん。 はいはい。 うん、ヒエとかね、一応セットになってるのとかもありますしね。ううん。 あ、大麦、はいはい。おしぐみおし麦とかありますよね。 うん。 うん。 うん。